Eee, seyahat etmeyi sever misin ve seyahat ettiğinde öğrendiklerinden yola çıkarak, eee, tavsiyelerin var mı verebilecek?
Hı hı. Eee, ben seyahat etmeye bayılıyorum. Elimden geldiğince, eee, bol seyahat etmeye çalışıyorum hatta. Eee, yılda birkaç kez, eee, başka yerlere gitmeye çalışıyorum aslında. Eee, ve, iii, tabii ki dolayısıyla, eee, seyahat tavsiyelerim de var. En önemlisi bence, eee, a birazcık, eee, yerel halkı takip etmek aslında. Bence en önemli tavsiye bu.
Hı hı. Ne güzel. Hı hı. A, ne güzel aslında. Yani, eee, bunu biraz açacak olursak mesela, eee, farklı kültürlerdeki yerel halkları tanımak mı? Yoksa, hani, yine kendi geldiğin kültürde başka şehirlerdeki, eee, yerel durumu gözlemlemek mi? Hangisi bunlardan?
Hı hı. Evet. Ha ha. Eee, aslında daha çok gittiğim yerdeki yerel halkı gözlemlemek ve takip etmek. Yani bir, iii, tatile gittiğin zaman farklı bir ülkeye, farklı bir şehire de olsa, eee, bence yerel halkın neler yaptığını görmek çok önemli. Bence seyahate başka bir boyut katıyor aslında bu.
Hı hı. Ne güzel. Doğru söylüyorsun aslında ya, çok güzel bir nokta bu, eee, kulağa gerçekten çok güzel geliyor. Peki, sen, eee, bu şekilde yerel halka inmek için, yani onlarla böyle, eee, bir olduğunu hissedebilmek için, ııı, hangi yolları izliyorsun genelde seyahatte?
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Iıı, şöyle: Birkaç tane yöntemim var ama en önemlisi, ben tatillerimin genelde 1 gününü kaybolmaya ayırıyorum. Eee, yani, gittiğim şehirde elimden geldiğince kaybolmaya çalışıyorum. Tabii, öncesinde bir araştırma yapmış oluyorum, yani, "Şu mahalleye girmemek lazım, tehlikeli olabilir." vs. gibi ama, ııı, tabii. Onun dışında, iii, kaybolmaya çalışıyorum, evet. Iıı, ve, böyle, yerel halkı takip ediyorum, onların gittiği mekânları, barları görmeye çalışıyorum. İii, bence barlar da çok önemli, ııı, bir şehrin yerel hayatını görmek için. İii, bu şekilde aslında.
A! Süper. Hı hı. <chuckles> Değil mi? Hı. Güzel. Hı hı. Hımm. Doğru. Anladım. Ya, aslında <chuckles> çok güzel bir yöntem bu. Yani bir gittiğin şehirde kaybolmak ve tamamen o günkü, eee, hayatın akışına kendini bırakmak, belki de. Peki, iii, şunu merak ettim, bu kaybolmayı denerken, eee, yine, böyle, he şehrin belli bir semtini veya belli bir bölgesini mi seçiyorsun özellikle? Yoksa bu tamamen rastgele mi oluyor?
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, genelde rastgele oluyor. Çok elimden geldiğince, ııı, turistik yerlere doğru gitmemeye çalışıyorum. Yani, işte, en son, mesela, ııı, Roma'ya gittim. Iıı, Roma'da, mesela, yani, çok mümkün değil aslında turistik olmayan bir yer bulmak ama, ııı, işte, kaldığım otelin civarında, ııı, böyle, turistik olmayan, hiçbir rehberde yazmayan, ııı, rastgele sokaklara girip gezmeyi denedim. Eee, ve, böyle, ufak tefek, çok lokal, güzel, ııı, mekânlar da buldum, barlar da buldum, işte, restoranlar da buldum. İii, güzeldi aslında.
A! Hı hı. Hı hı. <chuckles> Doğru. A! Ne güzel. Harika. Ya, çok güzel aslında bu deneyimler gerçekten kulağa şahane geliyor. Eee, peki mesela Roma'da bu, hani, keşfini yaparken o yerel, eee, hani, eee, bu rehberler üzerinde yer almayan o mekânları, sokakları keşfederken mesela o anki, hani, hissettiğin duygular nasıldı? Yani, eee, böyle, onları biraz açar mısın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Yani, şöyle, ben turist gibi hissetmeyi seviyorum biraz, eee, ama turist gibi hissetmediğim zamanlar da olsun istiyorum gezilerimde. Eee, o yüzden bu kaybolma işi, eee, başkalarının arasına ya, oranın yerel halkının arasına karışma durumu, eee, beni, iii, iyi hissettiriyor. Eee, hem de şeyi de görmüş oluyorum, o güzel bir his. Yani, burada yaşamak nasıl bir his? Burada yaşama şansım olsa yaşar mıyım? Eee, bunu tartabiliyorum kafamda. İşte, buranın insanları, nasıl insanlar onu görebiliyorum falan ve bu tarz hisleri uyandırıyor bende, yani.
Hı hı. Hı. Hı hı. Hıı. Anladım. Ya, ne güzel aslında, yani, eee, hem seyahat ediyorsun hem, eee, yeni bir şeyler görüyorsun, deneyimliyorsun. Belki yeni bir, eee, yiyecek deniyorsun ama bir yandan da oradaki kültürü hissetmeye başlıyorsun. Dokunarak, eee, bizzat. Peki, eee, mesela bu noktada, böyle, aklına gelen, eee, bir anın var mı? Hani, "şurada, iii, şunu yaptığımda, tamamen rastgele bir şekilde kaybolduğumda, şu mekânda oturmuştum da şu kişilerle tanışmıştım, onlar bana, eee, ş o şehirle ilgili şunları anlatmıştı" gibi aklına gelen bir şeyler oluyor mu?
Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Eee, ya, b bu yerel halkla tanışma hikâyesi değil ama yine kaybolduğum, o kaybolma günlerinden birisinde tanıştığım bir, iii, çift Alman çocuk vardı. Eee, bunlar, böyle, çok enteresan çocuklar, eee, işte, geçtiğimiz 2 yılı sadece gezerek geçirmişler, eee, ve, böyle, ı ı işte, 1.000 yıllık falan bir, iii, geleneği sürdürüyorlar aslında. I artık yok olmaya yüz tutmuş. İii, şöyle, eğer, eskiden Almanya'da eğer el işi yapan zanaatkârsan, eee, çok fazla zanaatkâr olduğu için, eee, başka ülkelere gönderiyorlarmış bu zanaatkârları şey olarak, eee, staj gibi düşün, eee, ama gittikleri yerlerde çalışma durumları var. Ve, iii, önceden bir para biriktirme durumu da yok, yani, gittikleri yerlerde kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Eee, çocuklar hâl eee, o geleneği sürdürüyorlardı. Ben onlarla nerede, balkanlarda bir yerde karşılaşmıştım rastgele. İii, o çok acayip olmuştu, yani, böyle, garip insanlarla tanışma şansı, ııı, çıkartıyor aslında.
Hı hı. He he. A! Ne güzel. A! Ne? Nedir o? Hı hı. <chuckles> A! Ne ilginç. Hıı. Güzel. Hı hı. <chuckles> Ya, evet. Eee, ya, seyahatler başlı başına aslında bir keşif noktası kendi içerisinde ve sen bunu, hani, kendine göre o kaybolma yöntemini de uygulayarak, eee, daha derin ve daha insani bir boyuta çekmişsin aslında. Eee, öyle de denebilir. Peki, mesela o Alman çiftle tanıştığında, yani, onların o yaşam tarzı sende n neleri uyandırdı? Mesela sana bir şeyler hissettirdi mi? Mesela kendi hayatınla onların hayatını karşılaştırdın mı o noktada?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. He he. İii, yani, çok karşılaştırmadım ama bana değişik şeyler hissettirdiler. Böyle
<chuckles>
eee, hem gezmeyi seven benim gibi, eee, hem de, iii
Hı hı.
çok fazla enteresan insan olduğunu görmeme şey yaptı, eee, yol açtı, diyebilirim. Yani, gerçekten çok ilginç insanlar var ve, iii, bunların çoğunu göremiyoruz bile bazen. İii, o yüzden gezerken böyle, işte, garip yerlere gitmek, şehirde kaybolmak vs. iii, bunları görmeme de vesile oldu. O yüzden onların hayatı birazcık etkilemişti beni yani.
Hıı. Evet. Hıı, doğru. Anladım. Ya, haklısın, yani, insanın, eee, normal şartlarda aslında hayatı bir yerden sonra birazcık monotonlaşıyor gibi sanki. Yani ev, iş veya ev, okul veya standart yapılan uğraş neyse, eee, o, eee, ikilide, üçlüde dönüyor hayat sanki. E, dolayısıyla yeni şeyler keşfetmek çok alan, imkân ve fırsat kalmıyor gibi. Bunu gerçekten bazen belki de özellikle tasarlamak, yaratmaya çalışmak lazım bu fırsatları. Eee, ne güzel, bu senin hayatının bir parçası, eee, hâline gelmiş. Yani, senede 3-4 kez seyahat <chuckles> güzel bir nokta. Peki, bunun dışında, eee, seyahat ederken biraz da, hani, eee, seyahat etme şekline gelecek olursak, eee, hangi araçları tercih ediyorsun genelde? Böyle, ııı, ne bileyim, eee, uçak mı, tren mi hangisi sana daha konforlu veya kolay geliyor?
Evet. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Bence de, aynen öyle. Hı hı. <chuckles> He he. Hı hı. Iıı, şimdi değişiyor. Eğer, ııı, yaşadığım ülkede bir seyahat edeceksem, eee, buranın tren sistemi genel olarak çok iyi. O yüzden trenle, ııı, gidip gelmeye çalışıyorum bir yerlere, ııı, ama mesela yakın zamanda yine yurt içi bir seyahatim var. Iıı, ııı, on onda uçak kullanacağım. Çünkü, işte, ekonomik sebepler aslında. Iıı, uçak trenden ucuzdu. Iıı, ama genel olarak, ııı, uçak çok fazla kullanıyorum ki ben nefret ederim uçmaktan bu arada.
Hı hı. Hıı, tamam. Hı hı. Anladım. Hı hı. <chuckles> A!
Eee, yani, ben, böyle, otururken ucuz bilet bakmayı falan seviyorum. Eee, böyle, rastgele bir açayım, bilet arayayım nereye olursa gibi, böyle, kahvaltıda, akşam yemeğinde falan açıp, böyle, arada bir bakarım. O yüzden uçak çok fazla kullanıyorum.
Anladım. A! A, bu bilet bakma durumu senin, eee, normal, hani, günlük yaşantının bir parçası o zaman. Zaman zaman yaptığın bir şey. A anladım.
<chuckles> Evet, evet. Kesinlikle öyle.
O zaman, hani, senin seyahat rot rotaların da, eee, duruma göre bazen, hani, tamamen spontane şekilde gelişiyor olabilir gibi geliyor kulağa.
Evet, evet. Eee, ya, genel olarak öyle hatta. Genel olarak spontane planlar, eee, ya, ucuz bilet varsa, işte, eşimle konuşuyorum diyorum ki: "Bak, böyle böyle bir bilet var, alalım mı? Alalım." alıyoruz. Ondan sonra planı yaparız bir ara diye kalıyor o biletler.
Anladım. Tamam. Heh. A! <chuckles> Ne güzel.
<chuckles>
Yani, eee, "kalıyor" derken, biletler kullanılmadan mı kalıyor yoksa? Eee
Yo, yo, kullanılıyor. Eee, ama, işte, genelde ucuz biletler uzak tarihte oluyor. Eee, o yüzden, işte, biletleri alıp planı yapmaya hemen başlamıyoruz, yani. Hı hı.
Ha, ha, tamam. Hı hı. Kenarda duruyor. Anladım, anladım. Ben, "kalıyor" deyince sanki kullanmadan kalıyor gibi, eee, diye düşündüm. Üzüldüm bir an öyleyse <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Yok, yok.
Eee, anladım. Ne güzel. Ya, b eee, şeyi sormak istiyorum bir de şimdi mesela, eee, yine az önceki konuya geri geleceğim, bu kaybolma meselesi. Eee, orada, hani, o kültürle, böyle, biraz daha, eee o kültürü içinden, eee, deneyimleme noktasında, bazen, hani, dil bariyeri, eee, devreye giriyor mu mesela, onu nasıl aşıyorsun?
Hı hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Ya, bu ülkeden ülkeye değişiyor. Eee, İngilizce genel olarak artık aşağı yukarı herkes konuşuyor yani. Eee, bir kişi konuşmazsa öteki kişi konuşuyor.
Hı hı. Hımm. Doğru.
Eee, o yüzden çok fazla sorun yaşanmıyor ama daha, böyle, çok daha, eee
Hımm.
yerel halkın olduğu, işte, pazar gibi yerlere falan girdiğim zaman, eee, tabii, yani, iii, pazarcıyla konuşmak ya da o, işte, genelde pazarda yaş ortalaması biraz yüksek oluyor. Onlarla konuşmak bazen, iii, zor olabiliyor.
Ha ha. Umm. Doğru. Ya, evet, doğru. Yani, eee, çünkü dediğin gibi, İngilizce artık çok yaygın ama, eee, belli bir, eee, noktada, bazı şehirlerde, bazı özellikle yerel yerlerde, bazı ülkelerde, eee, İngilizce bilmeyen insanlar olabiliyor, eee, ağırlıkta ve o noktada o noktada da belki, hani, etkileşim ve iletişim çok farklı yerlere de gidebilir aslında. Eee, oradan da belki değişik bir keşif çıkabilir ortaya. Hımm, belki duruma göre. Aaa, güzel. Peki, eee, az önce, işte, hani, uçak biletlerine zaman zaman baktığını ve, eee, uygun fiyatlı yakaladığında almaya çalıştığını, eee, ve eşinle birlikte almaya çalıştığınızı söyledin. Bunun dışında yine, eee, seyahat bütçesiyle ilgili, eee, bu bütçeyi belli bir seviyede tutmak için kullandığın yöntemler var mı?
Evet. Hı hı. Mutlaka. Evet. Hı hı. Evet. Ya şöyle, biz çok spontane tatil yaptığımız için bir seyahat bütçemiz yok aslında. Yani par kenara bir para koyup, hani, "Bunu da gezmeye ayırırız." gibi bir şey yapmıyoruz ya da, işte, özellikle bir bütçeleme yapmıyoruz. Eee, çünkü ya, ben yeterince gezdiğimi düşünüyorum, iii, o yüzden bir tatili ucuza getirmenin yollarını da biliyorum. Yani nereye gidersen git, ucuza bir tatil yapmanın imkânı var bence. Eee, yani dünyanın en pahalı şehrine de gitsen ucuza bir şeyler yapabiliyorsun.
Hı hı. Hımm. Hı hı. A. Güzel. Hı hı. Hımm. Anladım, peki, mesela, bu ucuza yapma işini birazcık, eee, açacak olursak o noktada mesela, hani, senin aklına ilk temel adım ne oluyor bir şehre gittiğinde? Hani, eee, kalacak yer bulma konusunda, aktivite konusunda, yeme içme konusunda nelere dikkat ediyorsun?
Eee Hımm. Tabii. Hı hı. Eee, kalacak yerde genel olarak merkeze ve gezilecek şeylere, hani, bu tarihî görülmesi gereken şeylere mutlaka yakın olmasını, eee, deniyorum, özellikle. Eee, onun dışında, işte
Mantıklı. Hı hı.
çok özel, böyle, çok ünlü bir restoran varsa, eee, onu not almaya çalışıyorum ama yine, yani, bazı çok ünlü restoranlar sadece pahalı olduğu için çok ünlü, onun ayrımını yapmak gerekiyor. Eee, ona özellikle dikkat ediyorum. Iıı, genel olarak böyle, yani, biraz merkezî olması, birazcık da, eee, yine merkezî diye pahalı olmamasına dikkat ediyorum aslında.
Hıı. Anladım. Hı hı. Anladım, anladım. Yani, aslında, eee, bu gerçekten, hani, eee, "turist tuzağı" da denebilir belki bazı noktada bazı şeylere. Eee, onları artık tecrübeyle, belki, bir bakışta, eee, görebiliyorsun, eee, ve o onlardan da, eee, kaçınmaya çalışıyorsun. Çok mantıklı, yani, anlaşılır bir şey. Peki, eee, ya, şimdi şeyi merak ettim; yine konuyu değiştireceğim ama, eee, böyle, mesela, en son eee, ki seyahatinde veya en son ki birkaç seyahatinden birinde, böyle, aklına gelen, eee, “Ya, evet ya, aslında, bu da varmış bu hayatta." ya da işte, "Şunu da gördük ya.” dediğin, aklına gelen ilginç, değişik bir keşfin var mı, değişik bir şey?
Evet. <chuckles> E, mutlaka. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Tamam. <chuckles> Eee, yani, böyle, çok beni, "A! Bu da ne acayipmiş!" dediğim bir şey yok. Yani, benim kendi hayatıma çok uzak gördüğüm, "Ya, ne garipmiş!" dediğim bir şey yok ama, eee, şu an yaşadığım ülkeye ben yeni taşındım. Buraya, eee, işte, eşimin memleketi burası.
Hı hı. A! He he.
Eee, buraya ilk geldiğimiz zaman birazcık aslında, eee, şeye üzülmüştüm ben: İi, ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm; İstanbul'da geçirdiğim çocukluğa birazcık üzülmüştüm açıkçası. Emm, çünkü, eee, eşim burada ufak bir köyde ya, köy değil ama kasabada, eee, büyümüş, eee, oraları ziyaret ettik ve oradaki çocukların geçirdiği çocuklukla kendi çocukluğumu karşılaştırdım. Onlar böyle, göllerin içinde, işte, atlarla, ormanların içinde, yeşilliğin, güzelliğin içindeler. Ben, eee, İstanbul'un çok çirkin bir semtinde, 2 apartmanın arasında büyüdüm. Böyle, güneşi bile zor görüyorduk. <chuckles> Onu karşılaştırmak garip olmuştu aslında.
Hı hı. Hadi ya. Hı hı. <chuckles> Wow. Eyvah! Anladım. Ya, evet, Türkiye'de bazı, ku eee, şehirlerde özellikle planlama konusunda gerçekten, eee, sıkıntı var gibi. Özellikle insanın yaşamını etkileyecek noktada. Peki, merak ettim, şimdi o karşılaştırmayı yaptıktan sonra, eee, bu sana, eee, bir şeyleri sorgulattı mı? Yani, neler hissettirdi? O o durum sende neler yarattı?
Kesinlikle var. Hı hı. Hı hı. Ya, sorgulattı tabii. Yani, eee, "Biz neden böyle bir çocukluk yaşadık? Acaba daha, eee, bu tarz bir çocukluk yaşasaydık, eee, daha, eee, aktif veya farklı bir insan olur muydum?", onu düşündüm. Eee, o şehrin griliğinin olmadığı bir çocukluk veya ergenlik veya gençlik yaşadığımda nasıl bir insana dönüşebileceğimi bi düşündüm birazcık, emm, ve, yani, beni birazcık üzdü aslında. Eee, dediğim gibi, eee, beni mutsuz etti yani.
A! Güzel. Hı hı. <chuckles> Anladım. Anladım. Ya, aslında ne kadar büyük etkenler. Yani gerçekten insanın doğduğu, büyüdüğü yerin, eee, ona güzel imkânlar, insani bir yaşam imkânı sunuyor olması, özellikle çocukluktan bahsediyorsun. Yani, çok önemli bir evre. Eee, ya, umalım ki, eee, dünyadaki bütün çocukların <chuckles> güzel bir yaşam şansı olabilsin, güzel şehirlerde. Çok keyifli, güzel bir sohbetti. Eee, çok güzel aktardın seyahat anılarını ve tavsiyelerini. Teşekkür ediyorum.
Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Hı hı. <chuckles> Aynen öyle. Ben çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.